Klar, also ich habe so viele Songs, ähm, die sich irgendwie durch mein Leben gezogen haben, die ich auch immer noch super gerne höre. Äh, mein Mann sagt auch immer gerne, ähm, ich bin so 'n bisschen fest ähm, also also ich bin so 'n bisschen f ähm, stecken geblieben und, äh, bleibe fest in den 90ern drin oder vielleicht in Anfang 2000er, obwohl ich jetzt eigentlich in meinen 30ern bin. Es ist, ähm, irgendwie ja, irgendwie neuere Musik, also wenn ich jetzt von neu spreche, ne, rede ich jetzt einfach alles ab 2020 gefühlt. Ähm, damit kann ich einfach nicht so viel anfangen. Und wenn du jetzt spezifisch nach den Songs fragst also, ich würd sagen, äh, ich hab so einen Song, an den ich bei dem ich immer wieder schmunzeln muss, wenn der im Radio kommt, weil der kommt auch immer wieder. Das ist so 'n richtiger so 'n richtiger Herzschmerz-Song. Der heißt, äh wie heißt der, ähm? „Too Little Too Late“ oder so was von „JoJo.“ Das ist so 'ne, ähm, so 'ne so 'ne, äh, US-Amerikanerin gewesen damals noch in ihren Teenie-Zeiten. Die hat diesen Song rausgebracht und es ging halt voll um Herzschmerz. Und immer, wenn ich halt grade au aus 'ner Beziehung rausgekommen bin, war das immer so der Song, den ich dann so richtig gefeiert habe. Und ähm, ja, also ich seh da immer so 'n bisschen mein Teenager-Ich und, äh, da kommen echt schöne Erinnerungen hoch, auch wenn ich damals das nicht so schön fand. Ähm, 'n anderer Song, der immer wieder bei mir äh, ja der bei mir so 'n bisschen- sage ich mal- sich abspielt, ist ein Song, der auch ziemlich alt ist, und zwar von boah ich müsste echt wie heißt denn der nochmal? Wie heißt denn der nochmal? Also der Interpret fällt mir gar nicht ein, aber der heißt „Livin' on a Prayer“
Ja. Mhm. Okay. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ah, okay. <chuckles> Ja. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm, mhm.
und ist 'n richtiger Oldie und den hat mein Opa immer gehört. Also, äh, ich bin halb Filipino und auf den Philippinen war das immer so also wir hatten da immer so 'n so 'n kleinen Truck und mein Opa hat, äh, den immer lautstark gehört, am besten 10 Mal hintereinander und hat dazu mitgesungen, auch wenn er nicht singen konnte. Aber
Mhm, mhm. Ja, ja. <laughs> Ah, als Filipino sogar?
ja, genau, genau. Und äh
Ja, ja, weil ist ja immer Filipinos können ja meistens immer gut singen, ha sagt man ja. <laughs>
Ja, ja, der Rest kann's auch. Er war der Einzige, der der da rausgeflogen ist. Aber laut ihm war er der beste Sänger und wir haben ihm alle hier seinen Stolz gelassen. Aber da war so eine Note immer mal so 'n bisschen off. Aber ja, also er kann, äh er konnte nicht so gut singen, aber der Rest konnte sehr gut singen. Und wir haben dann alle mitgemacht, deswegen hat sich das bei mir so richtig eingespielt. Und heute zum Beispiel, wenn mein Mann seine sein also seine Spotify-Playlist anmacht und dann ist da so der hat da so eine Playlist, so Oldschool Rock. Und wenn da der Song kommt, dann slam ich selber mit.
Mhm, mhm. <laughs> Ja, ja. Mhm.